Eee, evet, peki, bu, eee, pişmesi falan farklı mı normal makarnadan bunun? Tadı nasıl peki?
Değil, hiç değil. Tadı da bence far o kadar uzun zamandır yiyorum ki bu makarnayı artık, yani tat farkı var mı onu bile hatırlamıyorum ama ilk yediğimde beğenerek yedim. Yani böyle bir glütensiz makarna gibi düşünme. Hani, orada mesela büyük bir tat farkı olur, bu öyle değil ve de, eee, doyuruyor. Yani, hani, cidden doyurucu.
Hımm, yani bunun içinde glüten var o zaman. Hani yine un falan kullanıyorlar.
Var, var. Kullanıyor ama mercimek, eee, unu kullanıyor galiba öyle bir şeyler yapıyorlar yani. Hani glütensiz değil. Aynen.
Hımm, anladım. Peki bu me mercimekli makarnayı nasıl yapıyorsun? Hani normal sade yapıp direkt öyle mi yiyorsun? Üzerine, işte, bir sos tercihin oluyor mu?
Onla da yapabilirsin bu arada, sade de yedim. Eee, sade yediğimde şimdi aklıma gelmiyor. Çok da severim. Ya, böyle yeşil yapraklı, eee, çok güzel kokan bir şey var. İtalyanlar da çok Heh, teşekkürler. Fesleğen. Eee, sade yaptığımda, eee, üzerine fesleğen koyarım. Çok az, böyle, yanında sarımsak, eee, bir de parmesan peyniri. O zaman hiç sos istemez canım ama, eee, aynısını, işte, bir tencerede makarnayı, eee, haşlarken, eee, diğer küçük bir tavada, emm, domatesleri taze taze keserim. Böyle 2 büyük domates ordan da domates sosunu, eee, yaparım. Yine üzerine fesleğen yaprağı çok güzel olur. Eee, ya da dediğim gibi, mantar, eee, ve krema soslu yaparım ama ben sadece makarna insanı değil pizzayı da çok severim. Tam bir İtalyan kadınıyım bence.
Fesleğen m Hı. Anladım. Evet. Hımm. Öyle mi? <giggles> Peki pizzayı nasıl Hani, ha mesela mü süpermarketlerde çok gerçekten pizza çeşitleri var. Hani, eee, bazen, işte, Napoli pizzası bile satılabiliyor. Yani böyle İtalya'dan gelen taze taze pizzalar da satılabiliyor. Şimdi, eee, bu noktada, eee, nasıl bir pizza tercih ediyorsun?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Ben çok basit, yani, kullanmayacak derecede sadece peynirli pizza, 4 peynirli olandan değil, hani, 1 p pizza yani.
Hıı.
Eee, üzerinde hiç nedense da tadını çok Hani, böyle şey karbonhidrat odaklıyım ya. <chuckles> Beynim tadını alır. Eee Hıh.
Hı hı, anladım. Peki bu 4 peynirli pizzanın yanına yine bir şarap açıyor musun? Eee, yani şarap tercihin ne oluyor bunun yanında?
Hıh. Değil ya, e Şey 4 peynirli pizza değil bu arada tek peynirli. Yani margarita, hani, margarita düşünebilirsin, yani. Emm, onun yanına şarap açıyorum galiba. Yani bazen açıyorum, bazen açmıyorum. Makarnadaki kadar sabit değil.
Hı hı.